अ अ, मेरी एक अ, मैंने एक आदत शुरू की थी मतलब बोलूँ तो क्योंकि मुझे बहुत सारे अ, चीज़ें करने का मन होता है और लगता है मैं उसको बेहतर तरीक़े से करूँ, इसलिए मैंने शुरू की थी कि मैं अ, क्या-क्या, जो-जो आदतें लाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में और जिसे बेहतर करना चाहती हूँ उसके लिए मैंने पे जो है ट्रैक करना शुरू किया अ, टूडू लिस्ट बनाया रूटीन बनाया, सब कुछ किया मैंने अ, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कभी-कभी, कभी-कभी क्या बोलूँ मैं तो शुरुआत तो ठीक-ठाक से करती हूँ फिर धीरे-धीरे ना अ, ऊर्जा कम होने लगती है और फिर वो आदत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती तो और टूट जाती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको मैं कैसे मतलब उसपे मैं कंसिस्टेंट रहूँ लगातार करती रहूँ अ, क्योंकि इतना बोरियत हो जाता है ना एक समय के बाद और थकावट भी शुरू हो जाती है, तो अम उम, ये एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको मैं कैसे सही करूँ और क्योंकि वो चीज़ करना भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरत है, नहीं तो फिर परेशान हो जाती हूँ, तनाव में आ जाती हूँ। तो अम ये अ, मुझे थोड़ा आप सलाह दीजिए कि मैं इसको कैसे बेहतर करूँ? और अ, उसको आदत को जो है दोबारा अपने दिनदर दिनचर दिनचर्या में जो है ना वापिस ठीक से ला सकूँ।
जी। जी, जी। हुँ। जी। जी। जी। अ, जी बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। और ऐसा अक्सर ही लोगों के साथ होता ही है कि अ, वो जो काम नियंत्रण रूप से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, वो कभी-कभार उनकी आदत छूट जाती है, है ना? तो अ, आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना होइए ये बहुत ही आम बात है, अक्सर ही लोगों के साथ होता है। अ, बस आप मुझे कुछ मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए फिर मैं आपको सुझाव भी ज़रूर दूँगी। अ, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि, ये आदत आपकी मतलब कब और किन हालात में आपको लगता है कि टूटनी शुरू हुई है आपकी ये आदत? जी।
जी, ज़रूर। जी अ, मुझे लगता है कि जब मैं बहुत सारी आदतें एक साथ करने लगती हूँ तो फिर उस समय मुझे लगता है कि अ, जो चीज़ें जो हैं ना उम्म, बहुत उलझ जाती हैं। अ, सब पे सबको एक साथ ले चलने के चक्कर में ना तो यही हो पाता है ना वही हो पाता है समय कम पड़ जाता है कभी या फिर कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती है तो लगता है, उसको भी जो है अपनी दिनचर्या में शामिल कर लूँ। तो इसके चक्कर में जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लगती हूँ तो अ, कोई भी बेहतर तरीके से नहीं होता और हमेशा मेरा दिमाग रहता है कि अ, इसको और बेहतर करना है अरे ये तो मेरा पिछले वाला काम तो हुआ नहीं ठीक से तो मैं इसको कैसे करूँ। तो एक जब खराब होता है तो मेरी दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो भी कहीं न कहीं जो है प्रभावित हो जाती हैं और फिर अंत:स्त में ऐसा होता है कि अ, या तो अ, कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। मैं बैठी भी हूँ, कर भी रही हूँ, समय भी लगा रही हूँ लेकिन अ, क्योंकि बेहतर तरीके से नहीं हो जाता है तो उसी कारण जो है तनाव हो जाता है, फिर मेरी आदत भी छूट जाती है।
हुँ। जी। हुँ। जी, मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आप पर, जब ज़िम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा हो जाता है, आपके पास काम ज़्यादा हो जाते हैं तो, आपकी ये जो आदतें हैं जो आप करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं वो सब छूट जाती हैं या वो लिखने कि या ट्रैक करने कि आदत भी आपकी, हट जाती है। तो आप मुझे ये भी बताइए कि जो पहले आप दिनचर्या जो आपने अपनी लिखती थी वो कैसे आप ट्रैक करती थी? या वो आप ते अ, आपकी आदतें जो हैं वो उन्हें कैसे लिखती थी या ट्रैक करती थी? इसके बारे में मुझे अ, थोड़ा-सा बताइएगा ज़रा।
जी, बिल्कुल। तो पहले जो है मैं जर्नलिंग करती थी। अ, जिसमें मैं जो भी दिमाग में आता था उसको या फिर जो भी भावनाएँ मेरे दिमाग में चल रही है ना उसको मैं लिखना शुरू करती थी ताकि मुझे कम तनाव हो, मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे करने से काफ़ी सुधार होता है और बेहतर महसूस करते हैं। तो मैंने हर दिन वो लिखना शुरू किया और बहुत दिनों तक मैं लिख भी पाई कभी ने सही होता था कभी अ, उतने अच्छे से नहीं लिख पाती थी। बस मुझे पता था कि मुझे ये करना है तो मैं कर रही हूँ जबरदस्ती कर रही हूँ लेकिन उतना हर समय वो भाव नहीं आ पाता। तो ऐसे तो बहुत दिनों तक मैंने अपने आप को जो है दबाव में ज जो बोले बहुत फ़ोर्स किया अपने आप को नहीं करना है करना है क्योंकि मुझे ये चीज़ करने से बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने कुछ दिनों तक जर्नलिंग वग़ैरह की थी और मेडिटेशन वग़ैरह भी मैंने शुरू किया था लेकिन ज़्यादा दिनों तक मैं कर नहीं पाई।
हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ अ, आपके परेशानी को लेकिन मैं ज़रूर आपको इसके बारे में हल भी दूँगी। आप मुझे ये भी बताइए कि अ, आप इस आदत से अ, आपका मक़सद क्या है, कि आप हासिल क्या करना चाहती हैं? मुझे थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए। जी।
जी बिल्कुल, तो मक़सद तो वही था कि अ, पहले तो बहुत मेरा जो है मेंटल पीस जो है कहीं न कहीं बहुत परेशान हो रही थी मैं, जिस वजह से मैंने अपने क्योंकि मैं सबस अ, लोग जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ वो हर समय उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो मानसिक अशांति जो है वो काफ़ी अ, मेरा जो है उ ब क बहुत प्रभावित हो रहा था जिस वजह से मैंने ये जर्नलिंग शुरू की और लेकिन कभी होता है ना बात करने की बात अलग ही होती है, बात करने से जो मन हल्का होता है ना मेरा तो लिख के उतना नहीं हो पाता मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं लेकिन वो लिखी बातें लिखी ही रह जाती है दोबारा हम उसको देखते भी नहीं हैं और दोबारा पढ़ते हैं तो वो अ, भाव ठीक से नहीं आ पाता। तो हाँ, अक्सर मानसिक अशांति जो है मैं बोलूँगी वो जो है उसको सही करना था और आदत अपने आप जो है फ़ोकस बढ़ाना था, ये मेरा मेन कारण था।
हुँ। जी। जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि दिनचर्या शायद आपकी कुछ ऐसी है अ, जिस वज़ह से अ, कह लीजिए या अ, माहौल ऐसा हो जाता है काम की वज़ह से कई बार कि अ, मानसिक परेशानी आ ही जाती है। तो इसे हल करने के लिए कुछ कुछ न कुछ तरीका भी अपनाना पड़ता है, चाहे उसे अ, जर्नलिंग कह लें या कईयों को जर्नलिंग करना अच्छा लगता है और कइयों को किसी से बात करना है जैसे आपने बताया कि आपको दूसरों से बात करके बहुत ही आसान महसूस होता है। अ, आप मुझे ये भी बताइए कि अब अ, किन वज़ह से अ, जो अ, मतलब इसे आपको जारी रखना मुश्किल लग रहा है इस आदत को जो आप ट्रैक करती थी आपकी आदतें? क्या आपके पास समय कम है या आपको अ, अब आपका मन नहीं करता या आपके पास ऊर्जा आपको लगता है कि कम हो गई है या उपकरण अ, नहीं अब वैसे उपलब्ध है आपके पास? जी।
जी, सभी चीज़ें हैं कहीं न कहीं कभी-कभी समय कम पड़ जाता है। ध्या उसी कारण जो है ध्यान से ही निकल जाता है इतनी सारी चीज़ें अ, एक साथ करना चाहती हूँ तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि मुझे ये भी एक जो है आदत जो है मुझे अ, करनी थी उम, तो वो एक टास्क की तरह हो जाता है और जबरदस्ती कभी-कभी लगता है मैं कर रही हूँ, तो और दिन प दिन यदि कोई सुधार नहीं होता है तो मेरी ऊर्जा भी कहीं न कहीं कम हो जाती है। और मैं अ, मोबाइल पे ही जो है ये सब चीज़ें ट्रैक करती थी, कभी मोबाइल मेरे पास अ, उम, नहीं होता है या फिर क जिस जिस वज़ह से अब जो है मेरे ध्यान से ही निकल जाता है और अ, तो ये सब चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं और फिर धीरे-धीरे मन उब जाता है, कई दिनों तक करते हैं और लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा अ, जो है सुधार नहीं हो रहा है। तो इसी से मेरा मन भी जो है कहीं न कहीं उब जाता है उन सब चीज़ों से, और लगता है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब तक वो फ़ायदा दिखता नहीं है ना आप वो चीज़ दोबारा जो है वो आदत को बहुत दिनों तक नहीं कर पाते मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये एक कारण रहा है मैं बताऊँगी।
हुँ। जी। जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आप लंबे समय तक एक चीज़ को नहीं कर पाती हैं और आपका मन हट जाता है। इस वज़ह से अ, आपकी आदत जो है वो छूट जाती है, है ना? तो अ, ऐसे में अ, मैं आपको ज़रूर सुझाव दूँगी। मैंने ना कहीं किसी किताब में ये चीज़ को पढ़ा था कि अ, 2 चीज़ 2 लोगों में क्या 1 अंतर होता है। अगर कोई चीज़ को लेकर कोई प्रोफ़ेशनल है, और एक इंसान है जो नॉन-प्रोफेशनल है दोनों 1 ही अ, कह लीजिए, 1 ही चीज़ में 1 ही कार्य को करते थे लेकिन 1 जो है व्यक्ति, वो च उसे छोड़ जाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें एकदम प्रबल हो जाता है जिसे हम प्रोफेशनल कह देते हैं। है ना? तो वो, उन दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि अ, ऐसी अ, ज़िंदगी में एक ज़रूर फेज़ आता है, एक दौर आता है जब आप कोई भी आप काम करते हैं ना, चाहे वो आपका कितना भी मन-पसंदीदा हो, आप उससे ना उब आपका मन उब जाता है। हमेशा हर एक व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना? अ, हमेशा हर एक का मन उब जाता है लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ जाता है, है ना? उसका तो वो सारी चीज़ें वहीं रह जाती हैं लेकिन अगर वो जो जो इंसान इस चीज़ को इस बोर अ बोर्डम जो होता है जो इंसान बोर हो रहा है, वो इस चीज़ को पार कर गया ना किन्ही भी हालात में आप उन काम को करके पार कर गए, तो आपकी जो मंज़िल है ना वो आपको मिल जाती है और वो ज़रूर मिल जाती है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आज हम देखते हैं कि अ, अगर अपने अ, म अगर अ, एक बात करें कि उन्हें मानसिक तरीके से वो बिल्कुल शांत हैं या अच्छे हैं स्वस्थ हैं। तो उन्होंने भी अ, ये जो अ, आप जर्नलिंग की बात करते हैं या ध्यान लगाने की बात करते हैं या दोस्तों से कह लीजिए एक बात करके मन हल्का करना, तो ये चीज़ें जो है ना आपको मुझे लगता है कि अ, मेरा सुझाव यही है कि आपको इसमें नियंत्रता कायम करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आपका वो जो एक अ, नियंत्रण रहने का एक तरीका टूट जाता है जब आप उब जाते हैं उस चीज़ को लेकर तो फिर अ, कह लीजिए कि अ, आप जो ध्य ध्यान लगाना चाहती हैं ना, जिस काम में तो अ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अ, कभी-भी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ना थोड़ा-सा अ, कह लीजिए आपका मन भी उबता है। अ, जैसे हम कहते हैं कि हाईज़ एंड लोज़ ऐसे फेज़ भी आते हैं, ऐसे दौर भी आते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ों को आपको चाह कर ना चाहकर आपको नियंत्रण रूप से बस वो काम करने पड़ते हैं, तो आप एक एक दिन जिंदगी में कुछ भी करना चाहें वो ज़रूर हासिल कर लेती हैं। और ऐसे में, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अ, आप छोटी-छोटी ना आदतें अ, उनको बनाइए उन्हें अ, जैसे जो भी आपके काम है ना उसे अ, छोटे-छोटे हिस्सों में आसान हिस्सों में बाँटना शुरू कीजिए। अ, ताकि अ, आपके वो जो काम हैं वो हो सके जब भी आपको समय ल लगे आप उन्हें चाहे अ, जो आप जब भी आप सोती हैं आप एक अपने सामने अ, कह लीजिए कमरे में टू-डू लिस्ट लगा सकती हैं, कैलेंडर लगा सकती हैं उसमें आपके रोज रोज के जो काम हैं वो लिख सकती हैं या एक कागज अ, विज़न बोर्ड पे ऊपर के ऊपर भी आप लगाकर लिख सकती हैं। फिर जो-जो आपके काम हैं वो लिखना चाहती हैं एक तरफ लिख दीजिए, और वो उनके सामने रात को सोने से पहले आपको पता है कि वो सामने आपको दिख रहा है, उस-उस काम पे टिक लगा दीजिए जो-जो आपने काम किए हैं। ऐसा क्या होगा कि अगर वो एक तो चीज़ वो आपको सामने दिखेगी और आपको सोने से पहले दिख रही है वो, तो आपने जो-जो काम आपके लक्ष्य थे दिन में करने वाले, जिस लक्ष्य पर आपको पहुँचना है और दो जो दिनचर्या आपने उस हिसाब से बनाई है, आप उसे अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएँगे, देख पाएँगे, और उन कामों को देख लेंगे कि आपने आज क्या किया और क्या नहीं किया, और ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 को 2 घंटे ही देने हैं, हाँ, जब मन उब जाता है आप उसे थोड़ा समय दे दीजिए आप पूरा मैं ये नहीं कहती कि आप 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा दीजिए, चाहे उसे 10 मिनट के लिए ही कीजिए। लेकिन एक नियंत्रण कायम कीजिए कि आप रोज करेंगे। चाहे अगर मैं किताब पढ़ने की बात करूँ तो ये नहीं है कि सारी किताब आपको इकट्ठी पढ़नी है या आधी किताब पढिए, आप चाहे 1 पैराग्राफ पढिए। 1 पैराग्राफ़ से भी आपको क्या पता उस पैराग्राफ़ में क्या मिल जाएगा, आपको मैं ये नहीं कहती इकट्ठा कीजिए सारा लेकिन थोड़ा-थोड़ा कीजिए जितना भी आपका आसानी से मन करता है, दिल करता है, आप उतना ही करके आप इस मुश्किल से अ, बड़ी आसानी से बाहर आ सकती हैं और आप खुद ही देखिएगा, आपकी दिनचर्या कितनी बढ़िया हो जाएगी, आप नियंत्रण भी रख पाएँगी और जिंदगी में कितना आगे निकल जाएँगी। जी।
जी। जी, बिल्कुल। अ, मुझे आपकी बातों पर काफ़ी भरोसा है और मुझे लग रहा है कि ये स कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करूँ। और निरंतरता जो है आपने बोला उस पे अ, ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करुँगी ये सारी चीज़ें मैं जो आपने बताई उसको ध्यान में रखूँ और सब कुछ करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए।
जी, मैं यहीं हूँ आपको कभी-भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप बात कर सकती हैं मुझसे।